जी देखिए, पहले के समय में ना सेलिब्रिटी बनना, फ़िल्मों, टीवी या खेल तक ही कहीं ना कहीं सीमित था। और आपने भी ये देखा होगा कि आज ना सोशल मीडिया ने यह परिभाषा बिल्कुल बदल दी है।
हुँ। जी। जी।
तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अब जो फेमस हैं, ए फ़ेमस है होना, ये क्या आसान हो चुका है? या कहीं ना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सबको ना अपनी जगह बनानी है।
जी। अ, मुझे क्या लगता है आपने बहुत अच्छा अ, सवाल किया है, और मुझे ये लगता भी है। कि आज इंसान को ज़्यादा मिल रहा हैं, इंसान के पास आज ऑप्शन्स ज़्यादा हो गए हैं, विकल्प ज़्यादा हैं। एक ज़माना था जब सिर्फ सिनेमा हुआ करता था। थिएटर था। जिससे अ, उसके बाद फिर उसके बाद टीवी आया, फिर उसके बाद और चीज़ें आती गई वीसीआर आ गया। हर तरीके से चीज़ें बदलती चली गईं। अब आ गया है सोशल मीडिया जो बहुत ही नई और बहुत एडवांस चीज़ है। जो लोगों को प्रमोट कर रही है अपने तरीके से अब गाँव में बैठा हुआ इंसान भी फ़ेम पा सकता है और वो पा रहा है। एक वीडियो वायरल होता है और उसको फ़ेम मिल जाता है लोग उसको जाने लगते हैं और वो सोशल मीडिया पर बैठे-बैठे वो इंसान सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन दिक्कत की बात ये हो जाती है कई बार कि ये फ़ेम कितने दिनों चलने वाली है ये भी डिपेंड करता है क्योंकि आपका कंटेंट कितना ज़ोरदार है। जी।
अ, हाँ। बिल्कुल। सही कहा आपने। अच्छा। ज़रूर। सही कहा आपने। बेशक़। अ, हाँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और देखिए अब कोई भी व्यक्ति ना अपनी आवाज़ कह लीजिए कला है या विचार को जो ऑनलाइन साझा करते हैं, वो इन्फ़्लुएन्सर बन जाते हैं, माइक्रो सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस बदलाव ने सेलिब्रिटी की ना असल पहचान को कहीं ना कहीं और मज़बूत कर दिया है या आपकी राय में कमज़ोर कर दिया है?
हुँ। हुँ। हुँ। अ, देखिए मुझे लगता है ये वक़्त-वक़्त की बात है। आज का दौर जो है वो अगर आपको फ़ेम दे रहा है और जल्दी फ़ेम दे रहा है तो होता है कई बार कि वो फ़ेम जल्दी चला भी जाता है। और जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जिनका कंटेन्ट में दम है या जिनके अंदर टैलेंट है। जिसमें प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो वो कहीं ना कहीं लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं और उनका कंटेन्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो मुझे ये लगता है आशुतोष राणा ने कहीं एक इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप कुमार ने उनसे कहा था कि आप अपना काम करते रहिए और ये ध्यान रखना कि आप अपना कंटेन्ट ज़ोरदार रखना क्योंकि कहते हैं कि ये अ, आपके ऊपर है कि आप अपनी खिलौने की दुकान 2 दिन चलाना चाहते हैं, 2 साल चलाना चाहते हैं, 20 साल चलाना चाहते हैं। क्योंकि टैलेंट इंसान के पास सीमित है। जी।
ठीक है। हाँ। बिल्कुल। ज़रूर। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा। हाँ। बढ़िया। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ही अच्छा अपने उदाहरण दिया है। तो ये बताइए कि क्या इनफ्लुएंसर्स जो है वो आज के दौर में नए सेलिब्रिटी बन चुके हैं?
जी। अ, हाँ। कह सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है वापस कि अ, जैसे अभी ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर खान हो गए हैं, आज बड़े पोपुलर हैं जो सोशल मीडिया से निकल के आए हैं। या भुवन बाम हैं। ऐसे आपको भतेरे उदाहरण मिल जाएँगे जिनसे आप कह सकते हैं कि इंसान सोशल मीडिया से निकल के अपने आपको सेलिब्रिटी फ़ेम बनाया है या स्टार बनाया है। लेकिन वही चीज़ है कि आपको गिने-चुने लोग सामने दिखाई देते हैं जिनका काम अच्छा है, जिनका तरीका अच्छा है, जो अब अश्लीलता या अभद्रता या पूर्णता नहीं फैला रहे हैं या कभी फैलाई होगी लेकिन आज उन्होंने अपने कंटेन्ट चेंज कर लिया है इसीलिए वो आज टिक गए हैं उस जगह पर। नहीं तो कई लोग आपने देखा होगा जो अपने आप वक़्त के साथ नहीं बदलते हैं या अपना कंटेन्ट नहीं बदलते हैं या उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो लोग पीछे रह भी जाते हैं। जी।
ठीक है। कैसे? हाँ। बेशक़। हुँ। वाक़ई में। जी हाँ। सही बात है। ज़रूर। हाँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया ने ना आम लोगों को और सेलिब्रिटीज़ के बीच की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं घटा दी है या ये सिर्फ़ दिखावे का भ्रम है एक तरीके से?
जी। हुँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब घर-घर में सेलिब्रिटी है। क्योंकि इंसान ने ना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि हर इंसान को अब मौके मिल गए हैं। कोई इंसान अपने कुकिंग के वीडियोज़ बना रहा है, कोई अपने कॉमेडी के वीडियोज़ बना रहा है, कोई अपने राइटिंग के वीडियोज़ बना रहा है, गाने के बना रहा है, डांस के वीडियोज़ बना रहा है। तो आप देखिए कि गाँव-गाँव से घरों-घरों से टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है, है ना। हर इंसान को ये मौका मिल गया है अपनी अ, प्रतिभा दिखाने का, अपने टैलेंट दिखाने का और अगर वो सही टाइम पर लोगों तक पहुँच रहा है तो उनको उतनी फ़ेम मिल भी रही है और उनको इतनी पहचान मिल भी रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान अब सेलिब्रिटी हो गया है। लेकिन देखिए भाई सिनेमा का दायरा बहुत बड़ा है, उनका बजट बहुत बड़ा है, उनका औरा बहुत बड़ा है, उनका कैनवास बहुत बड़ा है। तो इसलिए उनकी पहचान ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है। लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने उन लोगों को या उस कंडीशन को भुनाने का भी काम किया है। जी।
अच्छा। <chuckles> ज़रूर। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। आपने बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं। और वाक़ई में ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया पर जो फ़ॉलोअर्स है इनकी गिनती अब कहीं न कहीं जो हमारे अ, इनफ्लुएंसर्स है, जो कंटेन्ट क्रिएटर्स है इनके टैलेंट की पहचान बनती है इनसे?
हाँ। जी। हुँ। अ, कह सकते हैं। लेकिन अ, वही चीज़ है की अ, आप फ़ॉलोअर्स कितने हैं या कैसे हैं? क्योंकि आजकल फ़ेक प्रमोशन्स भी बहुत चल रहा है। लोग आजकल फ़ॉलोअर्स खरीद भी सकते हैं। लोग अपने आप को ज़्यादा बड़ा फ़ॉलोअर्स वाला दिखा सकते हैं। लोग अपने आप को टैलेंटेड दिखा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अ, जो टैलेंट का जो ज़िम्मा लिया है अल्टीमेटली जज जो है वो ऑडियंस है। ऑडियंस तय करेगी कि आपमें अंदर कितनी क़ुव्वत है, आपके अंदर कितनी ताकत है और आपके अंदर कितनी क्षमता है। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो ऑडियंस आपको पसंद करेगी। ऑडियंस आपको उठाकर भी सीने पर रखेगी, आपको सिर के बल उठा के रखेगी। तो ये आपकी ताकत है। अगर आप में हुनर होगा, अगर आप में वो क़ुव्वत होगी, वो टैलेंट होगा कि आप ऑडियंस को कन्विन्स कर सकें, तो आपकी ये ताकत है। और आपको हुनर मिलेगा और आप लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। बेशक़। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जी हाँ। ज़रूर आपकी बातें बहुत अच्छी है। आपने वाक़ई में बहुत सरलता से मुझे सारी बातें बताईं है। ये भी बता दीजिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में वाइरल होना अब सफल होने के बराबर माना जा सकता है?
उनपे। जी। अ अ, हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ये हो जाती है कि एक वीडियो अगर आपका वायरल हो गया है। जहाँ मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि कंटेन्ट अगर आपका दमदार है एक वीडियोज़ वायरल हो जाता है जैसे आपने देखा है कि वो दिल्ली वाले जो अंकल थे, बूढ़े अंकल जी उनका ये वीडियो वायरल हो गया था खाने वाला। तो वो काफ़ी चर्चा में आ गए। लेकिन 3 दिन बाद उनका क्या हुआ किसी को पता ही नहीं कहाँ हैं वो। या रानू मंडल एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका, कि वो संगीत की वजह से अपने गाने की वजह से बड़े पॉपुलर हुईं। बड़ी बेचारी गरीब हैं। उनके पास कोई रहने वाला नहीं है, खाने वाला दिना देने वाला नहीं है। तुरंत उनको फ़ेम मिला और तुरंत चला भी गया। तो अगर एक वीडियो वायरल हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेस हो गए हैं। सक्सेस तब है जब वो उस इन्स सक्सेस को आप कंटिन्यू रख पाएँ। आप उसको कैरी कर पाएँ। क्योंकि कई बार होता है ना आप सक्सेस आपके दिमाग पे चढ़ जाती है। एक वीडियो वायरल होना आपके दिमाग पर चढ़ जाता है और आप मतलब अहम् के कुएँ में डूब जाते हैं। तो वो एक बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि अगर आपको मौका मिला है फ़ेमस होने का या सक्सेस होने का, तो मुझे लगता है हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी।
ठीक है। कैसे? हाँ। बिल्कुल। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। बात तो ठीक है आपकी। हाँ। ज़रूर। ठीक है। हाँ। <chuckles> ज़रूर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी आपने ये बात बोली है कि आपको अपनी इंसानियत को ज़रूर र रखना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। तो देखिए ये भी आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटी कल्चर पहले के ज़माने में और अभी के समय में कैसे वर्तमान में मतलब बदल दिया है इसको? इसमें आपके क्या विचार हैं?
हुँ। जी। हुँ। हुँ। अ, देखिए आज अच्छी बात ये हो गई है सोशल मीडिया के साथ कि आज हम बैठके देख सकते हैं कि सलमान ख़ान अपने घर में क्या करते हैं। या अक्षय कुमार कैसे अपनी बॉडी ट्रेनिंग करते हैं। ये आज सोशल मीडिया की ताक़त हो गई, उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थीं। कहते थे कि जब राजेश खन्ना जब अपनी गाड़ी से निकलते थे, उस ज़माने में जिनको पहला सुपरस्टार कहा गया है कि वो अपनी गाड़ी से निकलते थे तो लड़कियों की लिपस्टिक से वो गाड़ी लाल हो जाती थी। या लोग उनकी फ़ोटो से शादी कर लेते थे। उनके लिए करवाचौथ का व्रत रखते थे। तो ये ताक़त इसलिए थी क्योंकि उनको देखने का दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं सिनेमा के अलावा। है ना? आज जब इंसान को जैसे जब कोविड आया तो लोगों ने ना अ, सेलिब्रिटीज़ अपने घर में खाना बनाते हुए पोछा लगाते हुए देख लिया तो लोगों को लग गया अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं। ये भी हमारे जैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो अब वो अ, जो कहते हैं वो अ अ, जो दायरा नहीं रह गया है, अंतर नहीं रह गया है, वो भी हमारी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उस तरीके के स्टार्स नहीं रह गए, उस तरीके के सेलिब्रिटी नहीं हैं। आज इंसानों को लगता है कि ठीक है वो भी तुम्हारे तरीके से खाना खाते हैं, तो इंसान ही तो हैं। तो इस तरीके के लोग अब सोच रखने लग गए हैं। पहले उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। जी।
बिल्कुल। हाँ। अच्छा। बिल्कुल। सही बात है आपकी। हाँ। ज़रूर। सही कहा आपने। बिल्कुल। और मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि ये शायद इसीलिए है कि पहले सिर्फ़ हमें जो कलाकार हैं हमारे वो सिर्फ़ फिल्मों में ही दिखते थे। हमें उनकी निजी जीवन के बारे में बहुत नहीं पता था। और अब क्या है कि प्राइवेसी कहीं न कहीं धीरे-धीरे खोते जा रही है। तो हमें जब पता चल रहा है हमारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो हम उनको आम समझने लग गए हैं।
हाँ। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल। अब उनको स्टार इसलिए बोला जाता था क्योंकि स्टार जो होते हैं ना वो ज़मीन से बहुत ऊँचे होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, उनको छूना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम इन लोगों को सेलिब्रिटी कहा गया है क्योंकि ये अपने आप रिज़र्व रखते हैं, आम लोगों से अलग रखा जाता है, वो हमारे पहुँच से दूर होते हैं। इसीलिए उनको स्टार कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट्स अ, हॉलीवुड में नहीं है। ये हमारे यहाँ ही है। स्टार हैं ये। जी।
ठीक है। बिल्कुल। हाँ। बढ़िया। सही कहा आपने। अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि अब जो फैन्स है इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कहीं न कहीं वो ट्रेंड और करिअर की दिशा तय करने लग गए हैं इन सेलेब्रिटीज की?
अ, मैं एक बार और जानना चाहूँगा आपका इस सवाल को क्योंकि थोड़ा-सा मैं कंफ्यूज़ हो गया। तो आप एक और फिर से बताएँ। हाँ।
बिल्कुल। देखिए मैंने ये बत कहा आपको कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब फैन्स का जो प्रभाव है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गया है? क्योंकि फैन्स तय करते हैं कि अब ट्रेंड में क्या जाएगा, करिअर की दिशा किस तरीके से आगे बढ़ सकती है सेलेब्रिटीज़ की।
हुँ। हाँ। अ, हुँ हुँ। जी जी। अ, ये देखिए, दोनों द नज़रिए हैं, दोनों तरीके हैं। देखिए जब तक सिनेमा है तब तक नया टैलेंट आता रहेगा। और सिनेमा क्या है स रिफ़्लेक्शन है समाज का। तो समाज में जो चल रहा होगा वो समाज सिनेमा में दिखाया जाएगा और सिनेमा से होते हुए फिर हमारे तक आएगा। तो इस तरीके से वो कहीं न कहीं अ कवरिंग हो रही है या पैकेजिंग नई पैकेजिंग के सामने हमारे सामने आ रहा है। और रही बात फ़ैन्स की, तो देखिए फ़ैन्स अब समझदार हैं। फ़ैन्स अब पहले की तरह उतने पागल नहीं हैं क्योंकि तब मैं वही चीज़ है ना कि तब प्राइवेसी थी, लोग उस तरीके से देखते थे। आज फ़ैन्स अपने आप को देख पा रहे हैं कि अच्छा वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम क्या ट्रेंड सेट कर सकते हैं। किसको ऊपर उठाना है। किसको नीचे लाना है। क्योंकि देखिए रोज़गार के दायरे भी बदल गए हैं। अब स्टार वो अपना उनका काम हो गया है। अब ये नहीं है कि हाँ वो स्टार हैं, हम कुछ अलग हैं। नहीं, अब सब एक-दूसरे के साथ मिल-जुलके के काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ़ैन कल्चर आ गया है। जी।
ठीक है। बिल्कुल। ज़रूर। ठीक है। हाँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो, क्या अब आपको ऐसा लगता है कि अब हर कोई अपना खुद का ब्रांड भी लगान बनाना शुरू, मतलब ये शुरू कर चुके हैं लोग?
अ, हाँ, मतलब ये तो देखिए क्या है ना कि जब इंसान ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ा आदमी बनाया है, आपके पीछे लोग पागल हैं, आपके साथ सेल्फ़ी खिंचवाना चाहते हैं, आपके साथ वक़्त गुजारना चाहते हैं, तो हर इंसान चाहता है कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा लूँ। तो वो ब्रांडिंग भी है, वो प्रमोशन भी है अ, वो कहीं न कहीं हर चीज़ को पाने की महत्वाकांक्षा भी है। मुझे याद आ जाता है कि अ, शाहरुख खान अम, जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे थे, तो उनके पास उतने ज़्यादा अ, उन्हें बहुत ज़्यादा गैदरिंग करनी थी। तो लोग उतने इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, "आप एक काम करिए, अम, लोगों को ये प्रोमोट करिए कि यहाँ पे शाहरुख खान शूट कर रहे हैं।" तो ऑस्ट्रेलिया में बैठके शाहरुख खान का पीआर हुआ है, तब पूरा का पूरा स्टेडियम भर गया शाहरुख खान को देखने के लिए। तब रियल ऑडियंस के साथ शूट किया गया। तो देखिए, हर इंसान को जब इतना मौका मिला है लोगों को अपनी तरफ़ अ, खींचने का, आकर्षित करने का, तो हर इंसान अपने उ, अपने आपको वो ताक़त दिखाना चाह रहा है, वो ब्रांड अपने सामने लाना चाह रहा है। तो लोग पसंद करते हैं और उनको भी चार पैसे मिलते हैं, तो है।
ठीक है। हाँ। ज़रूर। सही कहा आपने। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, बेशक़। ठीक है। ज़रूर। सही कहा आपने। अच्छा तो मुझे आप ये भी बात बताइए कि क्या कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आज का जो सेलिब्रिटी के हैं, ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर भी निर्भर हो गए हैं, और टैलेंट उतना ज़्यादा नहीं रह गया है?
जी। हुँ। अ, अ, ये 2 बातें हैं इसमें जहाँ म तक मुझे लगता है। वो ये है कि, एक तो सबसे पहली बात ये है कि अ, टैलेंट अ, की कमी नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब क्या हो गया है, लोगों को मौके मिलने लगे हैं कि हम कैसे पीआर करवा सकते हैं। पहले हर तरीके से पीआर भी नहीं होता था। आज पीआर एजेंसीज़ बहुत खुल गई हैं। आज हम लोगों को क अ, ग प फॉलोवर्स ख़रीद सकते हैं, पीआर ख़रीद सकते हैं, हम प्रोमोट कर सकते हैं अपने आप को, ब्रांडिंग करवा सकते हैं, अपने आप को वायरल करा सकते हैं। तो कहीं न कहीं, स्टार बनना भी आसान हो गया है, सेलिब्रिटी बनना भी आसान हो गया है। लेकिन वही चीज़ आखिर में आ जाती है कि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने खिलौने 2 साल में बेंच लें या 20 साल में बेंच लें। तो टैलेंट अगर आपके अंदर होगा तो आप लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, अदरवाइज़ आपको कोई पूछेगा नहीं 4 दिन बाद। तो ये बहुत कहानी है हमारे पास। जी।
ठीक है। कैसे? ठीक है। हाँ। सही कहा आपने। बिल्कुल। ज़रूर। बेशक़, आपकी बात ठीक है। और देखिए, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या भविष्य में न सेलिब्रिटी का मतलब ही बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं?
हुँ। देखिए, समय बड़ा बलवान है। दौर-दौर की बात है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, आने वाला दौर भी एक दौर होगा। तो मुझे लगता है, जहाँ अगर आप देखिए कहा जाता है कि राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, फिर बच्चन साहब आए, फिर शाहरुख ख़ान आए, आज रणवीर कपूर, रणवीर सिंह बहुत बड़ा नाम है। तो कहीं न कहीं देखिए, सिस्टम बदल गया है। अब पहले स्टार होते थे, फिर स्टार एक्टर्स आए, आज स्टार एक्टर्स हैं। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना लोग इसको ना, इस काम को बाकी कामों की तरह ही मानेंगे, बराबर ही मानेंगे। तो कहीं न कहीं वो स्टार से एक्टर हो जाएगा और आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीना शुरू कर देगा। जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वक़्त की बात है, लोग इस तरीके से अपने आप को चेंज़ करने की कोशिश करेंगे। जी।
बिल्कुल। ज़रूर। ठीक है। हाँ। समझी। ज़रूर। ठीक है। बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रखा है। बहुत ही सरलता के साथ आपने मुझे बताया कि आपकी राय क्या है, कि सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटी कल्चर पे क्या प्रभाव डाले हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके विचारों के को जानकर, आपके अनुभव को जानकर के। और मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से जुड़ेंगे और इसी तरीके से हमारी और भी बातचीत होगी। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी। जी। जी, जी, जी।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
जी। ज़रूर। धन्यवाद। शुभ रात्रि।